あは、いや、それちょっと土地柄とも重なりますね、やっぱり。なんか、もう、いや。うんうん。うん。
そうです、そう、だからある人は、「あ、ここ、県庁所在地じゃなくてよかったんじゃない？」みたいなね、あい勝手にみんな、はじめ自由に考えられるじゃん、みたいなですね。うん。
<laughs> うんうん。ああ、なるほどね。あ、逆に、県庁所在地じゃなくて良かった、なるほど。いや、確かに、それ、あれですね、あの、他の土地だったりもやっぱり、その、まあ、県庁所在地だったり、その、先にルールからというか、ま、日本どこでも、わりとそんなとこ傾向がありますけど、ま、先にルールがあって、その後人間がルールに寄っていくとゆうか、わりとそう、わりとその、上から何かこう、こうしないといけないをあの、踏みしめていくみたいな、わりとそうゆう手順があるじゃないですか。なんかそ、それと比べると逆にすごく風通しが良くてはい、住みやすいですよね、そちらの方がね。
はい。 そうですね、はい。そうなんす。 うん。 そうですね、うん。 ああ、そうですね。うん。 はいはい。 うん。 はい。 あ、そうですね、うん。ね、ちょっとルールの方をどうするかってのは、まあ、残るんだけど、でも、まあ、とりあえずやってみまいかってのが、やらまいかなんす。
うんうんうん。うん。 あ、なるほど、やらまいか、なんですね。結構、その精神ってわりともう、ほんとに根付いてるというあ、大事。なるほど、そっか。いや、なんかあれですね、あの、ほんとに、聞いてると独特だし、なんか、あの、すごく住みやすいような町にね、思えてきますね。
はい、そうなんですわ。あ、大事です。はい。うん。 うーん。 うん、ね、なかなか楽しいですよ、うん。はい。
<laughs> しい、そうなんです、私は、聞いてても、あの、すごい楽しいです。あの、そうほんとに、そう、どんどん、どんどん、なんか進んでいく。新しい物事に進んでいくみたいな雰囲気ありますね。あ、いや、楽しいお話ありがとうございました。
あ、ほんとに？嬉しいですね。 はい。はい。 はい。ね。 あ、こちらこそ、楽しかったです。ありがとうございます。
あ、はい、じゃ、はい。はい、またよろしくお願いしまはい。